Et ben, en vrai, sache-le que vraiment ce rêve, je l'ai plus fait depuis un certain moment. Mais, hem, bah ça me faisait trop du mal. Heu, non, ce ce quand je l'avais ce rêve-là, enfin ce cauchemar pardon, j'avais mal. Honnêtement genre, c'est comme si ça me blessait physiquement tu vois? Hem
Mmh mh. Ouais, c'est tu arrivais à en parler, vu que c'était un rêve qui était quand même assez répétitif? Est-ce que tu en parlais à tes parents, ou à des amis autour de toi, pour essayer de comprendre? De calmer un peu ces angoisses?
et heu Non j'en ai j'en ai jamais parlé. Heu, l le seul dont j'ai vraiment parlé c'est, heu, tu sais quand j'étais du coup, plus jeune, j'étais chez mes parents et cetera et en fait, heu, tu avais une lumière du coup quand tu étais en bas et une lumière en haut. Enfin, en gros, tu avais un interrupteur en bas, un interrupteur en haut de l'escalier et quand tu éteignais, bah, du coup voilà c'était noir vers le haut du coup et heu, l'escalier était fait en sorte de si tu es en bas de l'escalier, tu vois pas ce qui a en haut. Par contre, quand tu es en haut tu vois. Enfin, je sais pas comment trop expliquer, mais, heu, en gros du coup en haut, tu vois il y a il y avait des 2 portes du coup et heu, je faisais toujours un mauvais rêve, comme quoi, quand j'éteignais, heu, la lumière ou que je l'allumais, il y avait, heu, un un monstre en fait, qui se trouvait là et cetera et en fait genre, ça me terrorisait.
Ouais. Mmh mh. OK, mais c'est parce que tu voyais pas? Tu vu, que tu voyais pas vraiment, tu imaginais, heu, bah, ce qui pouvait être, heu, apparent.
et cetera et en fait genre, ça me terrorisait. Heu, je voyais la forme du monstre quand même, tu vois? Genre, heu et en fait ça me terrorisait, tu vois? Heu, sauf que, bah, plus tard, je crois, je devais avoir 18 ans ou quoi et j'ai fait encore ce rêve une fois. Sauf que, tu vois avec le temps, avec l'expérience, tu as bah tu changes un petit peu, tu vois? Et au lieu de passer à la peur, je me suis attaqué au monstre.
Ouais. Mmh mh. Comment ça? <laughs>
C'est-à-dire, genre, j'ai j'ai monté l'escalier et j'ai été le voilà, le le frapper. <chuckles> Heu, ouais.
Le frapper? Ouais, c'est, bah, c'est c'est fou, tu t'es construit une carapace et tu as affronté, heu, ce qui te dérangeait en fait.
C'est ça et après j'ai plus jamais refait le le cauchemar donc heu, voilà je pense qu'on peut dire que j'ai vaincu mes démons. <chuckles>
C'est ça, quand tu me disais que tu t'es défendu contre le monstre, tu l'as fait au travers d'un rêve ou, hem, dans la réalité?
Ah oui pas pas en vrai, parce qu'il y avait pas de monstre. Non, il y a il y avait pas de monstre en fait, donc heu, il y a juste des cauchemars.
Oui, oui, mais tu aurais pu imaginer que donc, heu <laughs>
Ah, oui, oui, mais après ouais, non, je pense non pas dans la vraie vie, là je je suis pas parano, c'est vraiment genre dans les dans les cauchemars quoi. Mais, heu, ouais, du coup en fait ça, c'était à cause du stress au final, tu vois? Genre, heu, je pense que si j'étais pas aussi stressé en étant jeune, j'aurais pas vécu ça parce qu'aujourd'hui, heu, les seuls cauchemars que je peux faire, c'est que j'ai peur que mon copain me trompe et du coup, il me trompe dans mes cauchemars, tu vois? Et c'est la seule chose en fait qui me stresse et qui me fait faire des cauchemars sinon en vrai, en général ça va, je je dors bien.
<laughs> OK. Bah, c'est c'est génial. O ouais. Mouais. Donc en fait, heu, maintenant maintenant, les cauchemars enfin, est-ce que déjà tu as des cauchemars qui reviennent, maintenant?